Đó, chúng ta có thể phát những cái video về, kiểu, giả sử như những công nghệ những công nghệ, họ là họ deepfake, họ fake khuôn mặt chẳng hạn, ph đưa những cái ờ, video về, ờ, kiểu như, âm thanh, về cái việc khi họ đã bóp méo, ờ, giọng nói có thể tùy chỉnh giọng nói thành một giọng nói khác. Đó, thì theo mình nghĩ là nên đưa kiến thức về nhận diện lừa đảo vào trong trường học. Thì buổi nói chuyện đây đến đây cũng gần gần kết thúc. Cảm ơn ừm hưm.
Ờ, đúng, đúng, đúng. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi á. À. Đúng rồi á. Đúng luôn. À, đúng rồi. Cảm ơn bạn vì những cái, a, chia sẻ này nó rất là hữu ích đối với mình luôn á. Chắc là sẽ rất hữu ích về xã hội.
Ừm hưm. Thì mình cũng như như vậy. Ừm hưm. Cảm ơn và chào chào tạm biệt bạn. Ô kê. Chào bạn.
Ô kê, cảm ơn bạn nha. Bye bye bạn.